はい、いや、うーん、ま、まず、ね、あの、ちゃんとした部屋を提供できていない部分で。ああ。サービスを提供できてないでわけですから、ま、ね、やっぱりこちらから言う権利はあると思いますし、で、どうだろうな。ま、ね、その、やっぱり、何かしら、ゆった方がま、良かったのかなという気もやっぱしますよね。その、なんかほんとにゆうことで変わる世界があるのが、なんか海外のイメージなので、ね、なんかはい。
ええ。 ええ。 そうなんですよ。 ええ。ただ、満室だったという事実もあるので、仕方がないって言えば仕方ないんですよね。
うーん、だ部屋の替えようがそう。 うーん、そう、部屋の替えようも確かにもうないないですもんね、ほんとに。もうキャパシティとして不可能だから。
ええ、ないから仕方ないですけど。なんか部屋の鍵のチェックって、昼間の例えば掃除の人とかが入ってるわけじゃないですか、昼掃除の人が。でもそこで、チェックできるはずなんですけどね、おかしかったらそこで掃除の人は言うべきだなと思うんですけどね。
うーん。 はい。 うーん、そうですよね。 うん。 そうですよね。だからほんとになんか、向こうにやっぱ落ち度すごいありますし、うーん、ま、なんか、ある逆にそれ言ってみても、よかったという気もしますけどね。なんかその、ま、日本の会社を通してとか、いや、知らないよみたいな。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
とにかく現状その使える予定だったはずの部屋に入れなくて、ボロいところに連れて行かれてて、で、そちらも満室で、ま、案内できないってゆんなら、今とにかく私は気分を害されているっていうところを言って、とにかく返金しろみたいな感じの、希望してみてもま、良かったかもしれないなっていうのは
ええ。 ええ。 ああ。 ええ。
ま、それでどうなるか、はい、わかんないですが。
なるほど。じゃ、もうちょっとそこで強く私は主張すべきでしたよね。やっぱり外国では。
はい。